E secondo me, cioè
È la cosa giusta, sì. Sì, perché
Altrimenti se uno pensa cioè se ci pensa sempre e poi allora, cioè <smacks lips> no; là per là, okay, poi però dopo un u un certo punto ho detto: "No basta, cioè mi devo fa' 'na ragione, vuol dire che è stato meglio così", perché magari se non se non mi avessero fatto questo col tempo mi avrebbero fatto altri sgarri. Cioè quest così l'ho presa.
Sì, sicuramente, ah, b comunque il r rapporto si sarebbe incrinato perché ha hanno fatto questo che è una cosa enorme, però magari poi a avrebbero potuto anche danneggiarti in qual perché alla fine poi facendo quello loro lo sapevano che ti danneggiavano, non è che non lo sapeva
Sì. Sì. Ah sì, sì, però se ci avevi parlato se parlavi co' loro, loro dicevano, cioè l co' lui in realtà, perché poi lei inizialmente ha negato: "Eh ma io non ero lucido". Allora se tu non e se tu le lo fai mezza volta non ci pe
Perdonami, quan quanto tempo? Cioè da quan ah! <chuckles>
Eh! 2 mesi, cioè tu, n eh, capito, non lucido là nel momen torni a casa non ci pensi, cioè non se non hai il ra non hai v vai solo d'istinto, la la razionalità no, sei un animale.
Comunque 2 mesi in cui voi la vostra relazione è continuata normalmente, immagino, vi vedevate tutti i giorni, vi parlavate, scrivevate
Sì, sì, sì, sì, sì, però io <tsk> ero io che ero strana perché io lo sap lo sentivo, cioè non so, è proprio un sesto senso da dentro, non te lo so spiegare come.
No, no, lo capisco, lo capisco.
Tu invece hai avuto qualche altra piccola sai non proprio dolori forse, però qualche do un dolore che magari ti ha aiutato a spingere, non lo so, capito, ti ti ti ha portato positività poi nella vita?
Ehm Guarda, un dolore che è è molt è recente e che sto provando a a trasformare in qualche cosa di positivo è proprio quel ragazzo di cui ti parlavo prima, ehm, che poi uhm, n ah, le cose stavano andando normalmente, ci stavamo poi frequentando da 8 mesi; e, mhmm, siamo stati insieme e dopo che siamo stati insieme mi ha mi ha detto: "Guarda, non ci vediamo più".
Okay. Okay. Okay. Okay.